Bah moi, ce que j'ai fait, c'est que sur, heu, moi il y a, heu, il y a ce qu'on a il y a il y a WhatsApp aujourd'hui, heureusement, donc parce que, moi, j'ai quelque part, je j'ai un peu tourné le dos à Facebook, heu, c parce que oui, il y a le mode privé, mais mais le mode privé, on n'arrive pas à le vraiment à le
Ah ouais. OK.
à le maîtriser parce que, heu, on partage en privé, mais après l'autre personne qui a reçu ce partage en privé, eh ben, on sait pas q avé mmh, quel est son ami, qui après va finir par un jour, heu, rentrer dans indirectement dans, heu heu, dans l'autre réseau, parce que, heu, il y a mes amis qui sont en privé, mais après mes amis ils ont des autres amis, donc on n'est jamais sûr de d'où ça va finir. Alors heu heureusement, nous, on a, nous, parce qu'on est un groupe de de de personnes, heu, d'ailleurs plusieurs groupes, on a WhatsApp donc, par exemple, heu, par rapport à, hem, à ma nièce, cette petite fille que dont je parlais au début, ben, on a créé un groupe sur WhatsApp <chuckles> avec son nom et donc tout ce qu'on, tout tout ce qu'on veut partager, de photos qu'on a pris ensemble, que ce soit les oncles, les parents, les grands-parents, heu, ben, il y a ce groupe WhatsApp et et là, on est sûrs que, heu, parce que WhatsApp c'est quand même assez privé, heu s donc, on est sûrs que personne n'aura jamais accès, heu, sauf nous, heu et à moins qu'on invite quelq un qu'on invite quelqu'un à y entrer, évidemment et et c'est comme ça. Après j'ai un autre groupe WhatsApp pour, heu heu, dans certains projets où heu, où je travaille, et donc on est tous dans ce groupe, heu, d du WhatsApp, heu heu, et ça marche très bien, hem, mmh, c'est assez privé, je dirais WhatsApp, donc ça permet de de contourner, heu heu, p mmh, pour moi Facebook, c'est quelque chose de trop, heu, on sait pas trop, heu
Ouais. Mmh mh. OK. Oui.
quel est l'algorithme, comment c'est contrôlé, comment il y a plein de questions qui se posent par rapport à Facebook, heu
Mmh mh et heu, désormais, est-ce qu'il y a vraiment maintenant certains contenus que tu refuses catégoriquement de partager, même si, mmh, bah, tu vois autour de toi que tout le monde le fait?
hem